あ、鬼はあのいなかったです。<laughs> そうなんです。あの、まだ今私、妊娠中でまだあの、子供がいなかったので、あの、鬼のそう、鬼の必要性が。<laughs> なかったので。<laughs> ふたりで。いえいえ、とんでもないです。あの、ま、あの、まだ見ぬ鬼を倒してました。
あ、そうなんですね。<laughs> あ、そっか。 あ、そうなんですね。 あ、なるほどなるほど。<laughs> 失礼しました。 あ、なるほどなるほど。いいです。でもなんか海外でもそういうね、日本の文化をやってもらえてるって考えるとなんか嬉しいなと思います。
はい。 そうですよね、で、なんか海外の人も節分ってその、やっぱかいあの、クリスチャンの方が多いので、こっちは、その、デデビルなイメージがやっぱ鬼ってま、日本で言うとね、妖怪デビルそうだからその、悪いスピリットをなんか悪いことで魂をどっかやっていいって呼んでるんだよって言うと、すごいなんか喜んでやってくれますね。
うんうん。 あ、そうですよね。うん。 ああ、そっか。 うん。 ふんふん。 あ、そうなんですね。へえ。面白いそれ。うん。
はい、だからなんか。なんかそう、ね、そういうのも、はい、節分は海外の人も好きそうですね。海苔巻き寿司食べれるし。<laughs>
なるほど。あ、巻きずそうですね。<laughs>
<laughs> 私、寿司のことばっかり考えてます。<laughs>
<laughs> あの恵方巻きですか？
恵方巻きです、はい。
あ、うん、ちゃんと方角も考えて？あ、素晴らしい。あ、本当ですか？
はい。考えてちゃんとあの食べました。めちゃめちゃで超特大の恵方巻き作りました。<laughs> ごひゃくみりりっとるのペットボトルサイズのやつ作って、はい。まる丸々食べました。<laughs> もうでもそれぐらい今すいません、妊娠してるから食べれてないのもあって、余計今もう寿司の話ばっかり考えると
<laughs> え、すごい。<laughs> 素晴らしい、素晴らしいですね、それは。<laughs> あ、なるほどなるほど。あ、なるほど。そっかそっか。
テンション上がっちゃうんですけど、あ、でもそれで思ったんですけど、日本って子供のなんだろう、七五三だったり、あの、私あの、まだ見たことないんですけど、日本って100日餅って、なんか、知ってます？聞いたことあります？
あ。 ええええ。 はいはいはい。 はい。 ああ、なんか聞いたことはありますね。なんか別の言い方ありませんでしたっけ？
ね、ひゃくにちなんか え、あ、100日じゃねえや。えっと、すいませいちいっせなんか1kgのお餅を
ん、あ、そうそうそうそう、ありますよね。なに。うんうん。はいはいはい。
ね、なんか赤ちゃんに乗せて、歩かせ、ハイハイさせるみたいな。
ありますね。
ね、なんかああいうなんか、あ、子供の行事面白いですよね日本。
うん。 あ、そうですね、言われてみればそうですよね。うんうんうんうん。
ね、ですよね。なんか七五三とか、ああいうなんかなんだろう、七五三とか、ああいうイベントはすごい、あの、着物を着る機会だと子供たちとかね、着物を着る機会がないので、あれがないと。はい。
はいはい。 はい。 はい。 そうですよね、そうですよね。うん。
そういう伝統行事は続いてほしいですね。

そうですね、私が、でもほんと、しょうがくせその、い今思い出したんですけど、小学校の頃とか、あの、2週間に1回は、その、夜ですね。なんか、あの、近くの道路で、その、何個か屋台が来て、夏祭りみたいなので、そうね、50円ぐらいで、あの、全部、ね、揚げ揚げパンとか、ほんと
はい。 はい。 ええ。 ええ。 うん、そそうそうそう、うーん。 そうなんですね。うーん。 はい。
あの、金魚釣りん、すくいかとか、ヨーヨー釣りとかありましたよね、あれ、すああ、そういうのもちょっと無くなっていっちゃってるんですね、最近。
うんうん、そうそうそう、ね、ありましたよね。うーん。 そう、あれね、楽しいのにね。
いや、ほんと、なんかやっぱり、子供の、なんか、そうゆう、やっぱり、今、ゲームとかねスマホとかがあるから、そうゆうのを、あの、子供が離れていってるのかも、需要がなくなっちゃってるのかもしれないですね。
うんうん。 はい。うんうん。 あ、はは、そうですよね。ちょっと残念ですよね。うーん、ほんとほんと。楽しいですよね。
ね、凧揚げも、羽子板も。 ちょっと悲しいですね。なんか、も ねえ、なんか、今、そう考えると、ほんと、私、小学校の頃ね、そんな、無かったのでゲームとか。みんな、その、公園とかで、こう、いろいろ、夏祭りとか、あの、子どもの日とかお正月とかいっぱい遊んでたのになって思うと、ちょっとね。
うん。 はい。 はい。 ええええ。 はい。 そうですね。うーん、そうなんですよ。なんか、夏祭りの時は、あの、浴衣を着せてもらえるからそう、なんかそれが楽しみだったりとかね。
今も、んはい。 はい。 あ、そうですね、はい。 あ、ほんとだ、なんか小学校の夏祭りもありましたね、そういえば。で、先生がいっぱい浴衣借りてきてくださって
うーん、ん。 あ、はいはい。うん。 あ、そうなんですか。それいいですね。
そうなんですよ。はい、みんな、あの、着れるようにとか。
うん、ね。ね。あら素敵。
なんか、そうゆうのも多分ないんだろうなと思うと
ね。
ああ、ちょっと、もうちょっと、伝統行事大切にしてほしいですね。
うん。ん。ほんとですね。ほんとに、ま
で、私、でも、絶対、お食い初めと餅は、ちょっといいかな。は、よくい <laughs> お食い初めは、やろうかなと思います、はい。
うん、ふん、うん。 <laughs> そうですね。うん、是非是非、ね。え、性別とか分かってるんですか？
ね、あんな機会ないですよね。あ、女の子です。
あ、いいですね、女の子、楽しみですね。うん、はい。
そうなんですよ、楽しみです。初めてなんですけど。あ、次は、あの、鬼付きで、来年、節分をして <laughs> 旦那さんに、鬼やってもらいます。
うん、それは、是非是非。<laughs> そうですね。<chuckles> 鬼のお面つけてもらって。<chuckles> はい、ありがとございました。はい。はい、お願いします。
はい。 そうですね、はい。ありがとうざいます。楽しかったです。はい、またお願いします。